Não não Lara, o leite tá com gosto de leite. É que o leite que você toma é leite misturado com água. <laughs>
No leite. É. É, é, com certeza, com certeza. <laughs> É muito diferente mesmo.
Imagina se ela tomar do bize o do leite que o bezerro toma, né, como que ela vai falar: "Nossa, não vou mais conseguir tomar leite normal".
Aham, aham. Sim, sim. Não, e tudo é diferente, né, até a textura é diferente, é tudo diferente. É, é, é complicado. <laughs> E e questões, assim, de frutas, você tem algumas que estão sempre, sempre na sua casa?
Exato, exatamente. Muito. Tem sempre maçã e banana.
Uhum.